Hmm, oo, oo.
Baligtad. Kasi usually po sa una 'yon, eh, bago buo makikita, sa una 'yon nakikita, eh. Sa kaniya late bloomer siya. So late na po nakita 'yong lahat, yos
Kaya nga Siguro, ano, sa tingin ko lang din kasi, eh, siyempre pagdating sa mga gusto niya, mga pangarap, eh, nabigay naibigay ko naman. 'Tsaka
Ah.
'yon lang talaga, may mga bagay lang talagang hindi natin kayang ibigay. For example, eh, parang gusto talaga sigurong, ah, anak 'yong anak mismo, eh, may lahi talaga. So hindi natin so 'yon mabibigay.
Ayun talaga. Feeling ko po kasi talaga ano lang 'yan, eh, sa pagiging, ano, kuntento. 'Di na lang po talaga siya nagiging kuntento.
Oo. Oo, tama, tama. 'Tsaka naiimpluwensyahan din kasi sa mga nakikita sa social media na 'yong mga gano'n, 'di ba? 'Yong may mayro'ng nakikita na mga AFAM-AFAM mga gano'n, 'di ba?
Though Ah, ayun. Ayun ang problema. Ay, 'yon talaga ang problema. Kaya hindi dapat talaga pinapaniwalaan kung ano man ang nasa social media. Kasi lahat hindi totoo. At maging kuntento. Ayun talaga 'yon, eh, so ang una palang okey naman siya, at de no'ng dumulo, hindi na.
Tama, tama. Oo. Oo, oo.
So ayun po 'yong pinoproblema.
'Yong tumagal, hindi na talaga, oo.
Ano po 'yong pinaka ma-ano parang mahirap? Parang after niyo mag-breakup 'yon 'yong parang nahirapan ka, parang kumain, nahirapan ka kumain, gumano'n. Ano po 'yong mga bagay?
Siyem mm. 'Yong, ano, 'yong hindi naman mahirap kumain, grabe naman 'yon. <chuckles>
<laughs> May mga gano'n po kasi, 'di ba? Kapagka pagkatapos maghiwalay na nababaliw.
Oo. Siguro, ano, sandali na-experience ko din naman 'yon, 'yong may 'yong sobrang hirap kumain, parang ayaw 'di ka maka oo, oo. <chuckles> Siguro mga, ano, mga 2, ah, mga 2 weeks siguro, gano'n, or 3 weeks. Pero 'yong, oh, 2, 2 weeks or 3 weeks, nasa ganiyan, 'yong parang hindi ako makakain ng maayos.
Ayun nga, parang parang wala ka nang gana, 'no, nababaliw na po kayo, eh, 'no? <chuckles> 2 weeks or 3 weeks?

Wala, ah, wala na talaga. Although yung October, um, ah, last week, ah, first week ng October talaga, eh, ah, parang siya talaga yung mismong nag ah, hahabol, naghahabol sa akin. Pero oo, kasi wala na yung, oh, wala pa yung lalaki, eh. Lap
Hmm. First week, okey. Ayb hinahabol-habol ka pa po? So, nawala nawala na yung lalaki, hinabol-habol ka niya?
Hin hindi ko alam kung nawala talagang tuluyan. Pero ang siguro nag na may komunikasyon pa din, oo, hindi pa bumalik, gano'n. Oo, yun yung ano, ah, parang oo, siguro. Oo, parang ganun. Kumbaga ano na lang talaga, yung presence na lang. Hinahanap niya lang talaga siguro yung presence ko hindi yung mismong ano, 'di ba, yung mismong sari
Nag-ibang bumalik. Hmm. Ah. So, gusto niya habang wala 'no, nandiyan ka. Ah. Feeling ko 'di naman po sa panghuhusga sa kanya, pero feeling ko naghahanap lang siya ng ano, eh, makakasama. Parang gusto niya lagi meron siyang kasama, pero at the same time kung yun yung habol niya, bakit kailangan niya hanapin yung ibang lalaki, eh, kung nandiyan ka naman 'di ba.
Oo. A ah. Oo nga, 'di ba?
Kung ganun lang naman, eh, dis kayang-kaya niyo naman yun ibigay, pero at the same time siguro ayun nga, kumapit na lang din talaga sa ga alam naman natin mga iba sitwasyon ngayon, ga'no kahirap.
Oo. Ay hindi. Hindi naman sa ano, kasi ganito 'yan, pagdating kasi sa pera walang problema. Naibibigay ko naman lahat tsaka lahat, lahat. Siguro mga luho, mga gano'n. Natukso lang siguro sa iba ibang ibang ano
Hindi pala gano'n. Ah. Sadyang sadyang ano, natukso. Natukso lang talaga. Sayang, sinayang ka niya.
Ibang ibang gusto niya. Ibang pangarap yung gusto niya, 'di ba? <chuckles>
Ah, grabe naman. Sinayang ka po niya, ikaw na yan, eh. Grabe naman. Kaya lang ngayon po, ano po yung parang mga naging ano niyo, parang coping mechanism? Yung parang ano yung mga ginawa niyo or yung mga naging daan para tuluyan niyo siyang makalimutan? Wala na po ba talaga ngayon, wala na?
Oh. Kaya nga, eh. Ewan ko na. Ah, oo. Wala na talaga. Siguro mga ano oo, wala na. Huh, 1 year ago na.
Sure na sure na po ba 'yan? <laughs> Wala na? Ah, 1 year ago, ang tagal na rin pala.
1 year mga 2003. 2003? Ah, twenty twenty three, two thousand twenty three, oo.
Ay ang tagal, twenty twenty three?

Kasi bawal?
Tsaka ayun, lalong-lalo na sa kaibigan, mga kaibigan ko iniwan ko, eh.
Ay, bakit bakit gano'n? So sa relasyon niyo po pa habang kayo is parang limitado yung oras niya sa mga kaibigan niyo po talaga, eh.
Oo, nagagalit siya gano'n parang lalong-lalo na yung mga may kaibigan akong ano, ah, ah, malapit talagang kaibigan na halos araw-araw or kaya siguro, oo, may mga best friend gano'n. Na siguro trice a week kung gustong magkita 'tsaka may gatherings lahat no'n, eh, ano, ah, iniwan ko talaga.
Galit. Best friend 'no, best friend? Hmm, so parang nagagalit po talaga siya, eh, 'no kapag Ay, bakit naman gano'n? Ano po mga nagiging reaksyon niyo niyan kapag gano'n siya parang nagagalit galit siya?
Oo, nagagalit siya. Kaya Pinapaintindi ko naman na siyempre wala na yung kasi yung kina kinakagalit niya, eh, unang-una, eh, siyempre hindi naman talaga mawawala yung mismong alak diyan. 'Pag mga kaibigan, pero hindi naman to the point na uuwi ka ng oo, lalaki tayo, 'di ba?
Hmm. Ay siyempre, lalaki tayo. Madaling araw?
Oo, hindi hindi Oo, hindi naman to the point na uuwi nang madaling araw 'tsaka sobrang lasing o gano'n, 'di ba?
Ah, gano'n siya nagagalit. Mm. Pero ano minsan mas
At least
Parang siya yung nagiging ano, siya parang siya yung nagiging hadlang para makasama niyo yung mga kaibigan niyo? Hmm.
At least man lang, eh Oo, hindi, okey okey lang naman sana kaso parang sumosobra, eh, kasi kahit yung mga mismong kaibigan ko pupuntahan ako do'n tapos sa, ah, oo, ah, sasabihan na ganito, ganyan.
Ah, ay! Hindi pa rin puwede? Bakit? Bakit naman po gano'n? Kapag para ba't di niyo nalang po sana siya isama wag na minsan kapag ma may lakad po ba kayo?
Gusto ko nga sana. Gusto ko sana, yung problema lang talaga ayaw din, ayaw din niya lalong-la
Hindi niyo siya kaso siya pa yung may ayaw? Ba ayun no, ayos, siya naman po talaga ang problema.
Oh, lalong-lalo na sa ano, 'pag may family occasions.
Ay, kailangan po yan, ah?
Ini-invite, in-invite siya ng pamilya ko, ayaw niya talagang pumunta.